Claro, mira, a mí lo que más, más, más, se me hizo difícil desaprender, fue la forma en la que yo comía antes. Creo que, más fue lo que más me costó aprender y desaprender, em, o sea, de nuevo, este, creo que es uno de los hábitos más difíciles de cambiar
Claro. Ujú.
Entonces el este hecho no solamente de aprender a comer, sino de desaprender a cómo comía antes
Exacto.
es siempre lo más difícil. Entonces, creo que ese fue del que te puedo platicar, del que más trabajo me costó a mí personalmente.
Te ha costado más desaprender. ¿Y cómo te diste cuenta que habías que cambiar, o, desaprender eso, de soltar tu manera de comer, y, pues, intentar otra manera de comer, o, de ver la la comida?
Sí. Claro, mira, yo la primera vez, porque, pues, he tenido mis recaídas, este, pero la primera vez fue pues, yo tenía sobrepeso, lo que yo consideraba que era mucho sobrepeso. Entonces, en ese momento, pues, tenía como unos 18, 19 años, y pues, es la edad en la de, mm, como este aspecto físico, eh, te empiezas a a a fijar un poquito más en ese sí.
Ujú. Claro. Sí, muy joven y, pues, quieres como, a lo mejor cambiar algunas cosas, ¿no?